Allora, in realtà non ho una preferenza netta tra mare e montagna perché tanto il mare quanto la montagna hanno fatto parte della mia infanzia, perché io mhmm, mio nonno era anche un allevatore, quindi ehm, eravamo proprio avevamo l'abitudine anche di andarlo a trovare in montagna, quindi siamo cresciuti anche in questo contesto naturale. Non ho una preferenza, quindi le mhmm, le vacanze le posso fare tranquillamente al mare quanto in montagna, anzi forse ultimamente in questi ultimi anni preferisco la montagna o comunque le zone naturali e più di appunto montane perché, mhmm, la troppa folla un pochettino non <sucks teeth> comincio a non apprezzarla tantissimo. Ecco. Però se c'è da farle le faccio tranquillamente. Ehm diciamo che il mare mi piace un po' dappertutto perché comunque non non sono un tipo che, ecco, è schizzinosa sotto questo s sempre mare è, sì. Però mi piace viverlo per come l'ho vissuto io, no, in tranquillità, eh, giustamente in pieno in piena stagione estiva uno non può pretendere di goderselo, no?
Mh. Ah okay, va bene. Ah ho capi Mh-mh. Ho capito. Ah ho capito. Ah certo, sempre per quel discorso. Mh-mh, certo. Mh, okay. Sempre mare è. <chuckles> Okay certo. Ho capito. Chiaro sì. Eh no, infatti infatti, soprattutto se ci si sposta e si scelgono appunto mete turistiche, allora ovviamente si va proprio <chuckles> in mezzo a quel caos. Ma quindi ti capita di fare vacanza al mare anche magari durante l'anno appunto in periodi meno turistici oppure no, semplicemente cerchi di andare lì dove ti è vicino, quando riesci?
Eh! <chuckles> Eh infatti. Sì. Sì, sì.